Eee, ben, eee, biraz, böyle, şey başladı bende; hani, seyahat etmeden önce birtakım, böyle, kaygılar yaşıyorum. İşte, eee, işte, bir seyahat esnasında, böyle, beklenmedik bir durumla karşılaşırsam, eee, ne yaparım, ne ederim, diye. Çünkü, hani, bununla ilgili daha önceden, böyle, kötü bir şey yaşadım, eee, işte, bir seyahatim esnasında. O oğlum rahatsızlandı <sniffs> eee, ve, işte, eee, seyahat sigortamız vardı ama Evet, eee, yani, eee, işte, orta kulak iltihabı gibi bir şey yaşıyordu ve, işte, götürdük hastaneye, sabaha karşı. Ya, yol iz bilmem, şey bilmem, tek başımaydım bir de oğlumla. Eee, ondan sonra, işte, sadece burun damlası verdiler ve geçiştirdiler. Ondan beridir, böyle, sürekli bende bir şey, kalp çarpıntısı oluyor, yani, işte, seyahate çıkmadan önce. Biraz senle o yüzden bunu konuşmak istedim.
Hı hı. Ne gibi? A! Geçmiş olsun. Hı hı. Anladım. Ya, öncelikle geçmiş olsun gerçekten. Seyahatte, eee, sağlıkla ilgili bir problem yaşayınca birazcık daha fazla zor olabiliyor. Özellikle çocuğun için eminim çok endişelenmişsindir. Aaa, yani, umarım şu an iyidir. Emm, biraz daha, hani, bilmek istiyorum; acaba mesela, eee, gittiğin han hangi ülkedeydiniz o sırada? Bir de gittiğin ülkede, hani, eee, genelde sağlık sigortan geçerli mi, değil mi? Ona bakmış mıydınız acaba?
Eee Evet. Eee Eee, Almanya'ya gitmiştik ve, hani, sağlık sigortam geçerliydi aslında. Eee, ama, hani, <sniffs> eee, şöyle, hani, sağlık sigortam geçerli olmasına rağmen, eee, şeyi bilmiyordum tabii; yani, hastanenin yerini bilmiyorum. Ondan sonra, işte, otelden, eee, dil dili bilmiyorum. Eee, resepsiyona indim, işte, rica ettim şeyden, eee, resepsiyondaki çocuktan, işte, o arada, işte, nereye götürebileceğini... Gelsek, işte, o sağlık sigortamın geçerli olup olmayacağını sordu telefonda. Onun üzerine, işte, taksi çağırdı, gittik ve, yani, eee, bizde mesela, işte, Türkiye'de acil servise gidersin ve, işte, şey yapar, eee, bir şekilde, hani, bir süre beklersin, sonra seni alır ve tedavini yapar. Hani, burada ss eee, bayağı bekledik, ya. Doktor herhalde evden geldi diye düşündüm. Ondan sonra, ııı, orada, işte, şey, eee, bayağı bekledikten sonra geldi, işte, çocuğa baktı ve, yani, hani, eee, tekrar uçağa bineceğiz birkaç gün sonra ve, hani, o şekilde kulak çok şiddetli bir kulak ağrısı yaşıyor. İşte, eee, yoğun bir ateşi var. Çocuk uyuyamıyor ağrıdan falan... Bana 1 tane burun damlası verdi ve o burun damlası dedi ki, yani, "Bu," dedi, "bunun burun damlasını sıkacaksın." dedi. "O," dedi, "seni," dedi, işte, "burun eee la kulak arasındaki o yolu açacak." dedi. "Sonra ağrısı geçecek." dedi. Ama çocuk, yani, çok ileri seviyede bir kulak ağrısı, hani, artık ben dedim, hani, "Antibiyotik veremez misiniz?" Ondan sonra, "Hayır." dedi. "Veremem." dedi ve öylece bir de, eee, sigortadan ilk başta, eee, şey oldu, yani, sigortam önce ben benden para aldılar. Çok da iyi hatırlıyorum. Yani, böyle, işte, €100 yakın para aldı 1 tane küçücük burun damlasına. Ondan sonra, eee, bir de dedi ki, yani, sonra dediler ki, "Bunu sen, eee, Türkiye'ye gittiğinde sigorta firmasına vereceksin, onlar sana geri öderlerse öderler, ödemezlerse ödemezler." gibi. Eee, öyle bir şey olmuştu. O yüzden, böyle, bende hep bir endişe var, yani.
Tamam. Evet. Evet, anladım. Doğru. Hı hı. A! Peki. Evet. Hı hı. Evet, anlıyorum kesinlikle ne demek istediğini. Özellikle gittiğin her ülkede farklı bir sistem olunca özellikle daha zor oluyor. Almanya için biraz öyle evet, eee, mesela, eee, acil bekleme süreleri gerçekten çok daha uzun. Aaa, ayrıca buradaki mesela sosyal sigortalar veya, işte, sağlık sigortaları genelde şöyle çalışıyor: Sen ödemeyi yapıyorsun, ondan sonra kendi sigortanı o, eee, çıktıyı veya, işte, reçeteyi veya herhangi belge neyse veriyorlarsa onu gönderiyorsun. Ondan sonra onları inceleyip, işte, hastaneyle, eee, bir onaylaşıp ondan sonra, eee, size parayı gönderiyorlar. Yani, eee, herhangi bir ülkenin böyle, eee, sistemi farklı olabiliyor. Özellikle Almanya'da bu tür bürokratik, eee, hani, eee, adımlar biraz daha zaman alıyor. O yüzden biraz, hani, kafan da karışmış olabilir. Biraz daha <chuckles> belki öfkelenmişsindir o anda tabii ki, hani, hem sağlıkla uğraşıyorsun hem de, eee, o sıradan tam emin değilsin. Bu noktada, hani, eee, tavsiye edebileceğim bir şey varsa o da şöyle olur, hani, gerçekten, hani, Avrupa'da mesela çoğu ülke, hani, eee, bazı, işte, sağlık sigortaları farklı farklı sınır dışı yerlerde bile geçerli olsa bile o ülkenin kendi hizmet şekli veya, işte, gidişatı çok farklı olabiliyor. O yüzden, yani, yapabileceğin en iyi şey, hani, bir yere gittiğinde özellikle mesela çocuğun yanındaysa öy öyle bir şeyden endişeleniyorsan, hani, o sistemin nasıl çalışıyor ve gerçekten, hani, hastaneler nasıl hizmet nasıl genelde işliyor, onları bilmek çok önemli çünkü büyük sürprizlerle karşılaşabilirsin öyle. Çünkü çok küçük bir işlem için bile bazen çok bekleyebiliyorsun. Özellikle acil mantığı mesela, dediğin gibi, Türkiye'deki gibi değil yani burada acilde bile bazen, hani, eee, kayıt yapıp ondan sonra beklemen gerekiyor bayağı uzun bir süre. Dolayısıyla, hani, öyle bir durumla karşılaşman çok normal. Aaa, ama, yani, bunun, hani, olabildiğince az sürpriz olması için, hani, Avrupa içerisinde bile geziyorsan, eee, onların hepsini, hani, eee, aslında biraz araştırmadan <swallows> eee, hani, güvenmemeni tavsiye ederim.
Hıı. Evet. Hıı. Anladım. Evet, aynen öyle. Hıı. Evet. A! Evet. Hıı. Evet. Evet. Eee, çok haklısın, yani, gerçekten, eee, tüm söylediklerin doğru. Eee, ya onunla ilgili, hani, benim orada yaşadığım sorunlarla ilgili söylediklerin de doğru. Eee, gerçekten şey, hani, benim bunu önceden tahmin edip, eee, şey yapıyor olmam gerekiyordu, yani, işte, benim kaldığım otele yakın nerede hastane var? Ondan sonra, işte, hangi eee, mesela ben şeyi de bilmiyordum, demek ki o Almanya'nın bir sistemiymiş, yani. Ben, hani, bunun Türkiye'den kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Hani, eee, bana şey dedi çünkü, "Önce parayı öde, sen sonra git, al." dedi, şeyini, eee, ücretini. Eee, mesela onu da bilmiyordum. Hani, gittiğim ülkede yanımda ona göre de ekstra bir şey bırakabilirim. Çünkü bazen, işte, ne bileyim, harcıyorsun, bitiyor, eee, paran kalmayabilir vs. Hani, böyle, bu tarz durumlar için, beklenmedik bir durum için de bir bütçe ayırmam herhâlde mantıklı.
Hı hı. Evet. Doğrudur. Kesinlikle. <sniffs> Kesinlikle öyle. Ayrıca aynen, eee, o söylediğin gibi, hani, eee, yanında herhangi bir durumda bu diğer sigortalar için de geçerli olabilir bu arada. Hani, araba sigortası veya işte işte, seyahat sigortası buna benzer şeyler de gerçekten, eee, sistem çok daha böyle, eee, bürokratik ve yavaş işleyebiliyor. Dolayısıyla, hani, o is ihtiyacın olan bir acil para olabilir. Hani, €100'dan daha büyük bir para olursa bu sefer gerçekten bazen birkaç hafta, 3-4 hafta beklemek zorunda kalabilirsin. Ona hazırlıklı olmakta her zaman fayda var. Onun dışında bir de bazen mesela o, işte, diyelim ki, eee, yanınızda belki, eee, sağlık sigorta kartı veya, işte, belgesi vardı. O olmasa mesela o hizmeti vermeyebiliyorlar ya da nasıl söyleyeyim, ondan, eee Aynen, farklı bir işlemden geçebiliyorsun. Dolayısıyla, yani, herhangi bir ülkeye gittiğinde, hani, yanında, böyle, saglı sağlık sigortası, işte, bütün kimlikler ve, eee, işte, pasaportların, eee, belgeleri, eee, bunların fotokopilerinin olması çok iyi olur. Ayrıca bir de, hani, eee, şeyler de farklı işliyor, işte, acil numaralar. Acil numaraları hem kendi telefonuna kaydedersin hem de bir not defterine not almanda fayda var. Çünkü, hani, diyelim ki, şarjın bitti veya, işte, telefonda bir sıkıntı çıktı herhangi bir durumda. Eee, gittiğin her yerde, hani, yakın bir şekilde bir hastanede falan, eee, şey bir hastaneye yakın bir yerde kalıyorsan hastanenin ismi ismini falan öğrenmende kesinlikle fayda var. Ya da, işte, hangi, hani, devlet hastanesi mi yoksa özel hastane mi onların bile çok farklı olabiliyor. Çünkü bazı sigortalar, hani, özel sigorta olup, işte, belli yere kadar karşılasa bile, eee, bazı özel hastanelerin, eee, masrafları daha büyük olduğu zaman "Belli bir kısmını karşılayabiliyoruz." diyebiliyorlar. O yüzden, hani, bunları önceden bilmekte fayda var.
Hıı. Evet. Anladım. Hıı. Öyle mi? Evet. Hıı. Süper. Evet. Anladım. A! Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim, eee, bana verdiğin bu tavsiyeler için. Tabii, ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Eee, oraya da gittiğimde benim için hepsi, böyle, sürpriz oldu. Ondan beridir bu şeyleri yaşıyordum. Ama tabii ki hazırlıklı olursam birazcık daha bu duruma, eee, bu tarz böyle sürprizlerle karşılaşmam. Yani, özellikle bahsettiğin gibi, işte, eee, hangi tür, eee, şeyler, eee, geçerli, sigortalar geçerli? İşte, nerden, eee, acil durumda hangi numaraları arayabilirim? Ondan sonra, hani, belki, işte, önceden bir liste yapmak, eee, öyle bir durum olduğunda nereye gidebilirim gibi. Bir de tabii ki ben, şey diye düşündüm, yani, o zaman hazırlıksızdım, yanıma ilaç da, eee, almaya başladım, yani, eee, böyle, hani, işte, çok, eee, zaten olduğu hastalıklar, benim de onun da, eee, belli başlı hastalıkları oluyoruz. Hani, öyle bir durumda hangilerini eee, hangilerini, işte, almam gerektiğiyle ilgili de bir böyle liste yapıyorum. Onları da yanımda eksik etmem ama tabii ki e, yani, Allah korusun bazen böyle, işte, şey olabilir, eee, hiç böyle, eee, bu ilaçların etkisi edilmeyecek, işte, hani, bir bir kırık olabilir, yani, bir yerimiz kırıldı, edildi, hani, o ilaçların etkisi olmayacak şeyler, durumlar da olabilir. Eee, o durumlar için de bunları yine de yine düşünüp böyle bir şeyler bulmam en mantıklısı, en doğrusu. Bir de bütçe ayıracağım, yani. Çünkü o zaman bana gerçekten sürpriz olmuştu. Eee, bir de mesela şey yoktu, yani, eee, ben o eee, çok şehrin içinde almıştım, eee, şeyi, oteli. Eee, ondan sonra, eee, hastaneler anladığım kadarıyla birazcık daha böyle şey oluyor, yani, şehrin merkezine birazcık daha uzak oluyor. Eee, o yüzden, işte, mesela otobüs bileti, işte, önce taksiyle gittik, sonra tabii ki otobüsle dönmek zorunda kaldık falan. Ondan sonra o da benim için bir şey oldu, yani, sorun oldu. Eee, o yüzden biraz belki, hani, ulaşım araçlarını vs.yi de, hani, takip edersem, eee, benim için şey olur, o da, eee, önemli bir şeydi. Yani, hani, ben sadece, hani, yürüme mesafesinde olur diye düşünüyordum şehrin merkezini, o yüzden tutmuştum. Ondan sonra ama, işte, sonradan, eee, o gün mecburi olarak, eee, otobüs sistemlerini, işte, nereden bilet alınır, eee nereden binilir, nereden inilir gibi onları da çözmek zorunda kalmıştım.
Evet. Kesinlikle. Hı. Doğru, tamam. Hı hı, olabilir. Hı hı. Hı hı. Anladım. Olabilir, evet. Hı hı. Doğrudur. Kesinlikle. Yani, böyle durumlarda gerçekten, eee, o sırada her şeyi çözmek çok daha stresli oluyor. Ama önceden hazırlanınca, böyle, hem için rahat oluyor hem de kötü bir şey olduğunda gerçekten sakinleşmen için, senin için güzel bir sebep oluyor. Diyorsun ki "Tamam, en azından ben bu bilgileri bu bilgileri falan önceden hazı hazırlamıştım ve ona göre hareket edeceğim." Ayrıca, eee, son söylediğin bir şey de, hani, hem senin için hem de oğlun için mesela kullandığınız bir ilaç varsa, eee, reçeteyi her zaman yanında taşımanda fayda var. Çünkü farklı ülkelerde, böyle, eee, hem mesela gümrükte veya, işte, bir, eee, polis aramasında veya bir sınırda çok, eee, farklı yasalar olabiliyor. Aynen. Özellikle ilaçlar konusunda. Dolayısıyla onun, reçetenin yanında olması gerçekten çok önemli. Eee, ayrıca bazen, eee, hani, eee, toplu taşımada özellikle hem saatler farklı olabiliyor. Bir de Almanya gibi bir yerde mesela, saat 8'den sonra açık bir yer bulmak çok zor. Ve şeyde bile öyle, hani, bir eczane için bile geçerli bu. Dolayısıyla, hani, öyle öyle bilgilere sahip olmak her zaman önemli olur. Ama üstesinden gelmişsin ve umarım, eee, gelecek için sana çok daha güzel bir, hani, hazırlıga sebep hazırlığa sebep olur.
Kesinlik Hıı. Öyle mi? A! Hıı. Evet. Eee, gerçekten verdiğin bilgiler inanılmaz kıymetliydi benim için. Ufkumu genişlettin. Bunların hepsine dikkat edeceğim ve bir sonraki seyahatimin, eee, daha sorunsuz, eee, geçmesini diliyorum ama önlemimi alacağım. Çok teşekkürler.
Umarım. Rica ederim, ne demek.